قدمت كل حاجة online، ومستني، آآ، أنت فاهم آآ، لغاية أمّا تشوف الدنيا بتاعتهم إيه. لأن كل شوية بيغيّروا المتطلبات يعني. يعني أحمد عبد الله طلبوا منه 3 حاجات بس. أنا طلبوا مني 7 حاجات. الناس اللي بعدي طلبوا منهم ييجي أكتر من 10 حداشر حاجة. فالحاجات بتتغيّر كل شوية.
امم. امم. لا، لا، إن شاء الله. أيوه. آآ، في الشركة قصدك يعني؟ والّا فين؟ مش فاهم.
ال القايمة.
حاجات إيه اللي بيطلبوها؟ ما هو بيطل في قوانين جديدة نزلت يعني والّا إيه؟ مش فاهم.
آه، قانون مثلًا اللي هو قانون إن أنت الشنطة ما عادش ليها لازمة.
امم.
ف فطالبين منك، آآ، عقد، آآ ع عقد من الشقة، مش بس كده، معلش، لازم يكون متوثق في الnotary أو حاجة زي كده.
امم م مسجل في Finance، مسجل في Finance.
مسجل وكل حاجة، وكمان تجيب لو ما فيش عقد زي كده لازم تجيب من صاحب السكن، آآ، إقرار إن أنت ساكن عنده.
أيوه، أيوه، أيوه حلو. طَب ماشي ما الموضوع ده إيه لو إيه ما فيهوش مشكلة عادي بسيط يعني.
المشكلة إن الكلام ده أنا رفعت ال الوثائق بتاعتي اللي هي الjunta قبل ال ك آآ، الوثائق، إمتى كان الفجر.
طيب، لما ييجي لك الميعاد تروح بالورق الجديد.
ما عادش ميعاد، ما أنت هو كله online، ما فيش ميعاد.
Online، آه. طيب ت ما ينفعش تعمل upload للورق؟
فدي مشكلة أنا مش عارف لو هُم طلبوا مني كل شوية أخش وأدوَّر، هل طلبوا منِّي حاجة تاني هل طلبوا مني حاجة تالت فمش عارف.
امم. امم. بس هي دي الحاجة اللي أنا سمعت عنها فعلًا هي الورقة بتاعة ال السكن دي بس، دي الحاجة الجديدة اللي أنا سمعتها، مش حاجة تاني.
بس هنا الناس ما بيدُوش آآ، قرارات.

طبعًا.
بتسمع عن بتسمع عن الصعيدي؟
آه طبعًا أسمع عن الصعيدي.
مشهور عندنا.
آه.
آآ الصراحة الحلويات بتاعته عظيمة جدًا، يعني بُصّ باموت فيها.
آه. خلاص يا أحمد، أنت كده بتحمّسني يا أحمد وبتجرّي ريقي، فاهمني، وأنا بقى لي 3 سنين
<laughs> لا يا باشا أنا ع أنا عايزَك إن شاء الله تنزل أنت والعيال كده فاهم، قريّب بقى، أنت أنت بتقول 3 سنين فلأ، لأ لازم تنزل.
<laughs> آه، ما أنا باقول لّك بقى لي باقول لّك بقى لي 3 سنين فأنت بتجرّي ريقي، فأنا إيه، مش عايز أقول لّك أنا عايز أنزل هاكل بس. <laughs>
كتير. هُ وأنا إيه أ أنا فاهم إن <laughs> فاهم إن أنت هنا بقى لَك 3 سنين وكلّ حاجة ومعاك الأسرة هنا وكلّ حاجة، بس لازم لازم برضه عارف الوطن، لازم تشوف الوطن ولازم تشوف الأهل والأحباب والحاجات دي، ده ده شيء مُهم طبعًا.
<clears throat> والله بُصّ، هاقول لَ هاقول لّك على حاجة، أنا عارف إن ن كلّ بُصّ ما فيش حد نازل وقال لي كلمة حلوة، بس أنا أنا بصراحة أنا باحاول أبسَّطها على نفْسي وأبسِط نفْسي، فاهم؟
ه أيوه، إ أ أنت عارف ليه؟ لإن كلّ واحد ليه ظروف آآ في مصر، على حسب هو نازل ليه أو إيه دنيته، يعني أنا مثلًا كنت نازل عشان أخلَّص حاجات ف في في الجامعة عندي أجيب ورق شهادات والكلام دوّة، فلَفّيت وأنا الجامعة بتاعتي في بني سويف في عز الحر، فتعب لأ تعب و والدنيا مُتعبة، الدنيا متعبة جدًا، فمش عارف.
إمم. طبعًا، أكيد طبعًا. طبعًا، طبعًا. إمم. إمم، إمم. إمم، يا نهار أسود! إمم. ما كنتش عارف تستنى شهر والّا شهرين كمان الجو يكون ضبَط شوية؟
آآ كان لازم أنزل لإن جِ كارت الإقامة بتاعي انتهى أ كان هينتهي في 30 أغسطس اللي هو امبارح، فم كان لازم أخلّص قبليها.
أوبّا! طَب أنت ما ما قدّمتش Online؟
وأنا خلاص أج